देखिए, अभी मेरे साथ क्या हो रहा है ना कि अ, मैं अपने काम जो है ठीक से नहीं कर पा रही हूँ और ऐसे में जब बात आती है नौकरी की और अपने परिवार को भी सँभालने की जिसकी हमें अ, जो है ज़िम्मेदारी मिलती है एक तरह से और घर के सदस्यों को भी देखभाल करना और फिर इसी बीच हमारे जो रचनात्मक काम होते हैं, जिन्हें हम अपनी इ खुशी के लिए करते हैं वो करना, फिर एक साथ होता है ना कि सारी जिम्मेदारियाँ जो है 1 दिन में कर पाना और फिर ऐसा होता है कभी कोई काम हो पाता है, नहीं हो पाता है, तो ऐसे में न मुझे बड़ा मुश्किल अ, भरा समय लग रहा है खुद के लिए कि मैं जैसे क्या-क्या करूँ? और कभी-कभी खुद से ही प्रश्न करने लगती हूँ कि अ, नौकरी और परिवार के बीच में अ, इन जैसे कामों को करना, खुद के लिए काम करना, रचनात्मक काम करना, थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है। और फिर सच बताऊँ तो नौकरी की भी इतनी ज़्यादा ज़िम्मेदारी हो जाती है और अ, काम का प्रेशर कभी-कभी इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि अ, खुद को कभी भूल जाती हूँ और बस काम, काम और काम में इस तरीके से लग जाती हूँ ना कि अ, जो बाकी की चीज़ें होती हैं अ, मेरे परिवार भी है और वो सदस्य हैं जिनका मैं ख़याल रखती हूँ रोज-रोज, उनके खाने-पीने तक का लेकर के और एक वो एक होता है ना कि परिवार में एक तरह से जुड़ाव रखना और मतलब कुछ भी नौकरी और परिवार के बीच में कुछ भी ऐसा नहीं आना जो कि आपको ये दर्शाए कि आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं। है ना? तो वो वैसा नहीं चाहती मैं तो ऐसा लेकिन हो ही रहा है जैसा मैंने बताया कि किन्हीं कारणों की वजह से, शायद व्यस्तता की वजह से या फिर अ, टाइम नहीं मिल मा पता नहीं किस वजह से हो रहा है। लेकिन अ, सच में मैं सच बताऊँ मुझे ये ठीक करना है कैसे भी करके और मुझे आपसे अ, राय जाननी है कि ऐसे में मैं क्या कर सकती हूँ?
जी। हुँ। जी। बिल्कुल आपकी अ, भावनाओं को मैं समझ रहा हूँ। आप काफ़ी अ अ, दुःख से गुजर रहे हो। आपको बहुत चीज़ें संभालनी हैं। परिवार की अ, जिम्मेदारियाँ भी हैं। तो अ, मैं थोड़ा और जानना चाहूँगा विस्तार में। ताकि मैं आपको अच्छी सलाह दे पाऊँ कि अ, जैसा घर में आपकी क्या-क्या ज़िम्मेदारियाँ होती हैं सुबह से लेकर रात तक? और ये बताएँगी तो मैं थोड़ा अच्छे से बता पाऊँगा। जी।
हुँ। जी। हुँ। देखिए अ, कई तरह की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। घर की ही बात करूँ तो अ, देखिए मेरे जो अ, माता-पिता हैं। वो तो काम करते ही हैं। लेकिन एक होता है ना कि अ, हम भी तो थोड़ा-सा उनकी मदद करें। वो अभी इतने अ अ, जो मेरी माँ है वो थोड़ा-सा अ, कुछ ही बीमारियों के चलते इतना ज़्यादा काम नहीं कर पाती। और मेरे पिता भी हैं तो वो बाहर का देखते हैं। तो मेरे में ऐसी ज़िम्मेदारी मुझे ये मिलती है कि मैं घर के खान-पीन को लेकर के और बाकी जो राशन वग़ैरह जो भी होता हैं। कपड़े और सारे जो घर के काम होते हैं आप समझ सकते हैं। वो सारे मुझे देखने होते हैं। और इसके अलावा मेरी जो है जॉब भी रहती है। वो भी मुझे थोड़ा देखना होता है। और उसमें भी जो कह सकते हैं कि 8 की ड्यूटी के बाद अ, जो घर के काम करना। और फ़िर खुद के लिए भी कुछ ऐसे काम करना जिसमें हम अ, जो एक अच्छा जीवन होता है। एक संतुलन बना पाना जीवन में कि सारे काम जो है सुचारू रूप से चल रहे हैं। सही ढंग से चल पा रहे हैं। तो एक खुशी मिलती है ना, कि हम अच्छे से काम कर रहे हैं। तो वो मुझे लगता है वो कहीं खो-सी गई है और वहीं ज़िम्मेदारियों में सिमट के रह जाना कि अ, कहीं न कहीं उ एक आय का भी साधन बनाना है एक ये तो ज़िम्मेदारी है ही। और फ़िर घर घर के जो परिवारजन हैं उनका भी ख़्याल रखना एक ये भी ज़िम्मेदारी है। तो ऐसे में खुद को खो देना थोड़ा-सा मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। जी।
हाँ। बिल्कुल। बिल्कुल। अ, ये मुश्किल होना बहुत ही अ, कॉमन है, आप इतनी ज़िम्मेदारियाँ झेलनी हैं ये बहुत ही बड़ी बात है कि आप बहुत ही बहादुर हो, आपकी बातों से लग रहा है कि 8 घंटे ड्यूटी भी करते हो और आप इतनी घर को भी इतना चला रहे हो अपने परिवार के बारे में अच्छी सोच रखते हो ये वाक़ई तारीफ की बात है। लेकिन अ, देखिए मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ कि आप किस प्रकार की जॉब करती हैं? इसके बारे में जानना चाह
जी। जी। देखिए मेरी जो जॉब है वो इस तरीके की है कि अ, मैं कह सकती हूँ कि स्टूडेंट के बीच में मैं रहती हूँ, और लगभग पूरा दिन जो है, थोड़ा-सा भाग-दौड़ भरा रहता है कि इस क्लास से उस क्लास में जाना और अ, टीचर और बच्चों के और जो मार्केटिंग टीम है उनके बीच में एक अच्छा सामंजस्य बिठा के रखना, मेरा काम है। तो इस बीच ना काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है भाग-दौड़ भी हो जाती है चूँकि बहुत बड़ी अकेडमी है तो मुझे 1 क्लास से लेकर के दूसरी क्लास में भी जाना, बहुत ज़्यादा मैं कह सकती हूँ थकान भरा होता है। और दूसरा ये रहता है कि मेरे जो घर के काम हैं वो भी मैं कह सकती हूँ कि बहुत ही हर घर में जैसे काम होते हैं कि घर के अ, किचन का काम करना, और साफ-सफाई करना, इस तरीके के कामों में मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाती हूँ। जी।
दि उ। ठीक है। बिल्कुल, ये तो अ, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात अब नौकरी में भी अ, काफ़ी थकावट वाला काम है क्योंकि आपको इधर-उधर अ, भागना-दौड़ना पड़ता है, ये तो सच में अ, थकने वाली बात है फिर आपके घर के कामों अ काम भी हैं। तो बिल्कुल, अ, मैं जानना चाहता हूँ कि घर में आपके अलावा और कोई अ, फ़ाइनेंशियली हेल्प करते हैं क्या?
जी। जी। देखिए अ, अभी क्या हुआ है कि वैसे तो मेरे पापा जो है अच्छा-सा मतलब उनकी आय थी अच्छी, लेकिन अभी हाल ही में कुछ ऐसी स्थिति आ गई कि उनको अपनी जो है नौकरी छोड़नी पड़ी उनकी अ, जो है आकस्मिक एक्सीडेंट हो गया था उसकी वजह से अ, वो थोड़ा-सा घर पर ही रेस्ट कर रहे हैं अभी। तो अभी तो मैं कह सकती हूँ कि मैं ही थोड़ा-सा अपने लिए, घर के लिए जो है कमाती हूँ और अपना घर भी चला रही हूँ, तो एक अलग से ज़िम्मेदारी भी मैं महसूस करती हूँ कि नहीं मुझे अपना आराम और अपनी सारी चीज़ें बाद में देखूँगी पहले अपने घर को देखती हूँ पहले, घर की ज़रूरतें मुझे ऐसा लगता है कि पहले अ, जो है अ, रखनी चाहिए। पहले उनको अ, निभाना चाहिए, बाकी कि जो अपनी खुद की चीज़ें हैं उनको मैं भूल ही जाती हूँ। तो ऐसे में मुझे चाहिए कि अ, बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसी ज़िम्मेदारियाँ निभाते हैं, नौकरी भी करते हैं, घर का भी देखते हैं, और अपने जो रचनात्मक क काम होते हैं उनका भी देखते हैं। तो क्या मैं ही कुछ तो अनोखा नहीं कर रही हूँ। तो मुझे चाहिए कि उसमें एक संतुलन आए और मैं सारे काम बहुत अच्छे ढंग से कर पाऊँ।
अच्छा। बिल्कुल देखिए, सबसे अ, बड़ी बात तो कि ऐसी अ, दुर्घटना हुई, जिनसे अ, इतनी सारी जिम्मेदारियाँ आप पर आ गई और बहुत ही बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिसकी वजह से आप इतनी सारी चीज़ें झेल रही हो और मैं बिल्कुल आपकी अ, भावनाओं को समझ सकता हूँ कि आप किस चीज़ से इतने अ, परेशान हो तो अ, परिवार में अ, क्या समर्थन आपको मिलता है कि आप नौकरी करो? और अ, जो भी है, आप घर में तो ऐसा नहीं है कि कोई आपको अ, रोकते हैं किसी चीज़ से? और आपने बताया जैसे आपको कुछ रचनात्मक करना है, तो क्या रचनात्मक करना है आपको इसके अलावा, इसके बारे में बताइए?
हुँ। जी। देखिए अ, घर का मैं अगर बात करूँ नौकरी की तो अ उम, अभी फिलहाल में मुझे ये करना ही होगा, क्योंकि एक तरह से मैं दबाव तो इसको नहीं कह सकती, ज़िम्मेदारी ज़रूर कहूँगी क्योंकि अ उम, जैसे पापा के अलावा अ, मुझे लगता है मैं ही थोड़ा-सा बाहर निकल कर के नौकरी कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा भाई अभी बहुत छोटा है। और ये ज़िम्मेदारी चूँकि मेरे ऊपर है अभी तो, मुझे नौकरी करनी ही होगी है ना? और घर के काम की बात करूँ, तो मुझे अपनी माँ के साथ काम करना और उनकी मदद करना अ, चूँकि वो बीमार भी रहती हैं। ऐसे में उनकी मदद करना मुझे बहुत अच्छा लगता है और उनके प्रति भी मेरी ज़िम्मेदारी है। और तीसरा जो मेरा रचनात्मकता का है, वो ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा जैसे घर की जो चीज़ें होती हैं, साज-सजावट और इसके अलावा मेरा जो काम होता है, मैं अ, चिड़ियों के लिए घोंसले बनाती हूँ, तो उसके लिए मुझे अभी फिलहाल में टाइम नहीं मिल पा रहा है, एक तरह से तो मुझे अ, कभी-कभी दुखी हो जाती हूँ कि अ, सारे काम ठीक चल रहे हैं, लेकिन वही एक काम है जो पीछे छूट रहा है।
हाँ। बिल्कुल। मैं समझ के चुका हूँ कि आपकी क्या परेशानी है? और आपने जैसा बताया कि आप अपने जीवन को ख़ुशी से नहीं जी पा रही हो। आप अपने रचनात्मक काम को नहीं कर पा रही हो। जो चीज़ आपको ख़ुशी देती थी। और इन सब जिम्मेवारियों की वज़ह से ही आप ये सब चीज़ें नहीं कर पा रही हो। तो अ, मैं यही सलाह दूँगा कि एक बारी आप अपने अ अ, मम्मी से अ, बात करो। अ, मम्मी से अगर आप प अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर करोगे। कि मम्मी मुझे अ, ये सब चीज़ें करनी हैं। तो अच्छा होगा और अपने जो आप जॉब है आप। जॉब में अगर आपके अ, पास में आपके सहकर्मी जो होंगे। तो आप बता सकते हो कि मेरे घर में इतनी परेशानियाँ चल रही हैं। मेरे घर में अ, मेरे पापा बीमार हैं, मम्मी भी कभी-कभी रहती हैं, घर में भी बहुत काम होते हैं। तो अगर आपके जहाँ आप जॉब कर रहे हो, आप उनके जो भी मैनेजर होंगे या सीनियर होंगे आप। तो हो सकता है। वो आपको कुछ न कुछ अ, आपको जॉब में राहत दें, कुछ हो सकता है। आपको छुट्टी दें। <smacks lips> कुछ न कुछ आपको तो राहत दे ही सकते हैं क्योंकि अ, देखिए अकेले सब कुछ संभालना। आपका बताया कि आपके छोटे भाई-बहन भी हैं। तो बिल्कुल ये बहुत ही बड़ी बात है कि आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाकर लेकर चल रहे हो। और जो अपनी चीज़ें हैं। वो भी एन्जॉय नहीं कर पा रहे हो। तो सबसे पहले आप ये करें कि, आप अपने हेल्थ का बहुत ख़ास ध्यान रखें क्योंकि, आपके पीछे कई लोग हैं। ये बात आपको समझनी चाहिए कि आपके माता-पिता भी हैं। जो आपकी वज़ह से ही अ, अच्छे से रह पा रहे हैं। आपके भाई-बहन हैं। इन सब की ज़िम्मेदारी आपके पास है। तो अ, सबसे पहले अपनी अ, स्ट्रेस को कम करें। मैं कहूँगा कि आप इतने परेशान हो। आपकी बातों से झलक रहा है कि आप कितने दुखी हो। तो मैं कहूँगा कि आप थोड़ा समय निकाल के अपने लिए ज़रूर अ, थोड़ा-सा आप ये रचनात्मक काम है। ये जो आपको थोड़ी देर के लिए ख़ुशी जो देती हैं। ये आप बिल्कुल ये थोड़े समय निकाल के करो और मैं कहूँगा कि थोड़ा-सा आप ध्यान करो। और अपने माता-पिता जो अ, बीमार रहते हैं। अगर उनको भी अ, ध्यान करना सिखाओ तो होगा क्या? उनका भी स्ट्रेस कम होगा। मम्मी का भी स्ट्रेस कम होगा, और मुझे अ, साइंस भी ऐसा मानता है। कहीं न कहीं कि अगर थोड़े एक्सरसाइज़। ये सब चीज़ें करें तो इंसान का जो स्ट्रेस होता है। वो कम होता है। तो अगर आप ये सब चीज़े अपने माता-पिता को भी बताओ, उनसे मिलकर एक बार बात करो और ख़ुद पर भी लागू करो, तो अ, इन सब में थोड़ी बहुत तो राहत मिल ही सकती है। और सबसे ज़रूरी है कि अ, घर में अ, एक टाइमिंग रूटीन बना लो आप की इतने बजे ये करना है। और काम को ना अ, बहुत से ऐसे तरीके होते हैं। जो अ, आपके समय को बचा सकता है तो उस तरीके का इस्तेमाल करो। और ज़रूर अपने अ, ऑफ़िस में एक बार कंसल्ट करने की ज़रूरत ज़रूर कोशिश करें अपने मैनेजर से। वो बिल्कुल आपकी मदद करेंगे। हर इंसान मदद करने के लिए ही होते हैं। तो जी मेरी तो यही सलाह रहेगी आपके लिए।
जी। हाँ। हाँ। जी। जी। हुँ। जी। जी। जी। हुँ। जी। जी। सच में। आपने ना मुझे बहुत अच्छी सलाह दी है और मैं ज़रूर अपने जीवन में इसे अ, जो है अप्लाई करने की कोशिश करुँगी और मुझे उम्मीद है ये मेरे काम भी आएगी। इसका आपके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी। मुझे भी अच्छा लगा सलाह देकर। धन्यवाद।